जी, तो मैं आज आपके पास अपनी एक समस्या, एक संकट को लेके आया हूँ, और चाहता हूँ कि आप उस चीज़ में मेरे को उससे निवारण दें। और निवारण इस प्रकार है मतलब समस्या कुछ इस प्रकार है कि वो कहीं न कहीं लोगों की आलोचना से है और आलोचना जो व्यक्ति हर किसी को एक दूसरे को देते ही हैं। जो <tsk> मतलब कहीं न कहीं ज़िंदगी का, हर रोज़ का मतलब हिस्सा बन गई है। लेकिन जब ये आलोचना काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो गुस्सा आने लगता है और गुस्सा आता है तो मन करता है दूसरे को कभी-कभार कठोर वचन बोल दो और कहीं न कहीं हम कठोर वचन बोल भी देते हैं जिससे रिश्ते खराब होते हैं, चीज़ें खराब होती हैं। और फिर आगे उसके मायने उन बातों से ही आगे देखे जाते हैं कि क्या इसने मेरे को हिसाब किया जाता है। अब मैं सही मायनो में बोलूँ तो, जैसे आज मैंने आपको कुछ कठोर वचन बोल दिए तो आप भी आगे मेरे से उसी चीज़ को हमेशा याद रख के ही बात करोगे कि इसने उस समय ऐसे बात की थी। तो जी ऐसी में मैं समझ नहीं पाता कि जब भी ऐसे चीज़ें मेरी आलोचना की जाती है लोगों द्वारा ये जब बात आती है तो मैं अपने आपको पाता हूँ कि मेरे को या तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, या मैं अपने आपको पा रहा होता हूँ कि मैं बहुत शांत रहता हूँ चीज़ों को लेके, और उनको बोलने देता हूँ। वो तब भी गुस्से में ही बोलने देता हूँ कि आप बोल लीजिए जो बोलना है उसके बाद जब मैं कठिन बोलूँगा तो आप चुप हो जाएँगे, वो चीज़ें रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे मदद चाहता हूँ कि कैसे मैं शांत व्यवहार से, शांत तरीक़े से, उसका एक अच्छे प्रकार से उस आलोचना को जवाब दे सकता हूँ? जैसे सामने वाला समझे भी और एक सकारात्मक तरीक़े से वो उसको ले।
अ, जी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, और बहुत से लोग जो है ना ऐसा अ, मतलब अ, ऐसे ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपकी भावनाओं को जो है मैं थोड़ा-सा और गहराई से समझ सकूँ उसके बाद से मैं आपको उसी हिसाब से सलाह दूँगी तो आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूँगी आप अ, उत्तर दीजिएगा तो अ, जैसे कि अ आप मुझे एक बात बताइए ये आलोचना ना किस तरह की होती है जिससे मतलब होता है नहीं कि आप ऐसा महसूस करते हैं?
जी। जी, तो जी आलोचना काफ़ी तौर-तरीके से होती है मतलब काफ़ी तरीकों में मतलब कभी-कभार तो जिम्मेदारियों को लेके होती है, और कभी-कभार ऐसे भी हो जाती है मज़ाक-मज़ाक में भी कभी ऐसा लगने लगता है कि मेरी आलोचना की जा रही है, या मेरे को बुरा-भला कहा जा रहा है मतलब हँसी-मज़ाक में मेरे को नीचे दिखाया जा रहा है चीज़ों को लेके। चाहे वो रहन-सहन को लेके हो चाहे किसी भी तरीक़े से हो चाहे भी मेरा जैसे मैं आपको बताऊँ मैं अपने काम के सिलसिले में जैसे मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वो एक दूर, दूसरे शहर में है तो मैं कहीं दूसरे शहर में रहता हूँ तो मेरे घर वाले भी मेरे पास नहीं रहते तो सारी चीज़ें मेरे को खुद ही करनी होती है जैसे चीज़ें करना खाना बनाना, चीज़ें करना, अपने जो रोज़मर्रा के सारे कार्य होते हैं वो खुद करने होते हैं तो कभी न कभी कुछ छूट जाता है कभी प्रेस करके नहीं ले जा पाता हूँ कपड़े, या कभी लंच नहीं ले जा पाता हूँ उ उसकी वजह से काफ़ी मतलब उन चीज़ों पे भी लोग मज़ाक बना देते हैं और वो आलोचना देने लगते हैं, अपनी अभिव्यक्ता देने लगते हैं और वो कहीं न कहीं मेरे को बहुत बुरी लगती है चीज़ों को लेके। और जैसे मैंने आपको बताया ज़िम्मेदारी और काम को लेके, तो कहीं न कहीं जो मेरे सहकर्मी हैं उनके द्वारा जो काम मेरे को दिए जाते हैं, या जो मेरे बॉस द्वारा मेरे क काम दिए जाते हैं तो उनको मैं करता तो हूँ लेकिन जो मेरे सहकर्मी हैं जो मतलब उनके पास बैठते हैं और मैं उनसे दूर बैठता हूँ। क्योंकि हमारी जगह अलग है तो वो उनके आगे अपना नंबर बना लेते हैं और मैं कहीं न कहीं पीछे रह जाता हूँ। बाद में जब बात आती है हिसाब की, कि कैसे मतलब, महीने के आखिरी में कि आप कैसा कर रहे हैं चीज़े कर रहे हैं तो उसमें यही पता चलता है कि मैं नीचे हूँ और वो लोग ऊपर है जबकी मैं बोलता भी हूँ की मैंने उनके हिस्से के काम करे हैं चीज़े की हैं तो वो बोलते हैं कि, "ऐसा मेरे को दिखा नहीं है और आपने किए होंगे मैं मानता हूँ लेकिन आपके हे जब वो बोलते ही नहीं चीज़े नहीं करते तो आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा चीज़े करनी पड़ेगी जैसे कभी मेल पे रिप्लाई भी देना पड़ेगा चीज़े क तो मैं उनको चीज़े मतलब बताता हूँ। लेकिन वो समझते नहीं है मेरे को ऐसा लगता है की उन आलोचना को वो भी ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये काम तो कर ही रहा है तो बाकी इसकी क्या सोचनी और जो पास में है उनका थोड़ा सोच के वो उनको शायद ज़्यादा मानने देते हैं।
उहुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परिस्थिति को और आपकी भावना जो है बिल्कुल। अ, मैं उनको भी महसूस कर पा रही हूँ कहीं न कहीं। तो आप एक और बात बताइए जैसे कि आपको ना अ अ, सबसे ज़्यादा जो चोट है ना किस बात से लगती है। जैसे कि लोगों के शब्दों से या उनके अ, क जो है बात करने की शैली जो है उनसे, उनके बात करने के तरीक़ों से या कौन सी चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा मतलब ठेस पहुँचाती हैं या ज़्यादा मतलब होता है ना कि आपको अ, चोट पहुँचता है किन बातों से, किस तरीक़े की बातों से?
जी। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कभी-कभार समय अनुकूल होता है कभी-कभार समय अनुकूल होता है अ, कूल होता है। अगर बात करें तो जब ये बातें हो रही होती है तो कहीं न कहीं मैं किसी दबाव में होता हूँ। किसी चीज़ में परेशान होता हूँ तभी मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करते। चीज़ें ऐसी होती है कि मैं जवाब भी नहीं देता हूँ। और वो इस तरीक़े का मज़ाक मेरे साथ कर जाते हैं या आलोचना मेरी कर जाते हैं। तो बात इस प्रकार भी रहती है कि जैसे वो आलोचना कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं उनके शब्द अ, मेरे काम के प्रति होते है की मैं किस तरीक़े से काम कर रहा हूँ। और मेरे को मेरे ही साथियों के द्वारा नीचे दिखाया जाता है भले ही दोस्त जैसे मैं हम 3 साथी साथ में आये थे। और तीन साथियों में हमेशा मतलब इस तरीक़े मतभेद दिखाया जाता है की वो दोनों तो अच्छा कर रहे हैं जो मेरे बॉस के पास बैठ रहे है, या जो उनके चहिते इंसान है उनके पास बैठ के काम कर रहे हैं। और मैं कहीं न कहीं दूर बैठ के जब मैं उनसे उनके चहिते इंसान से बात नहीं कर रहा हूँ चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, और खुद से अपनी चीज़ें कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं उसके सवाल ये हो जाते है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम तो सिर्फ़ एक काम कर रहे हो, ये दोनों 3-4 काम कर रहे हैं ये चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं अपनी बात को उनको नहीं समझा पाता हूँ क्योंकि, मेरे को ऐसा लगता है अगर ये इंसान मेरी बात को समझ सकता है ये चीज़े होती है क्योंकि हम में लड़ाइयाँ हो जाती है अगर मैं ऐसा कुछ उनको जवाब दूँगा और कहीं न कहीं वो मेरे बॉस तक पहुँचेगी। तो इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ उसको शांत व्यवहार में और उस आलोचना का मैं जवाब नहीं देता लेकिन गुस्सा मेरे को बहुत आता है उस चीज़ को लेके कि आपने मेरे साथ जिस तरीक़े से बात की है जो आपने मुझसे काबू कहीं न कहीं ये ग़लत, बात थी ग़लत तरीक़े से कहा गयी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं अपने काम को समय अनुसार करता हूँ जैसे वो करना चाहिए। और जब आप मेरे को बोलते हैं कि ज़िम्मेदारी ये भी करनी है, वो भी करनी है तो मैं उसको भी बहुत अच्छे तरीक़े से अपने से मैं अपनी अ, जो मेरी दिनचर्या है। उसमें जोड़ता हूँ और उसको निभाने की कोशिश करता हूँ समय अनुसार।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ अ, जब बहुत मेहनत के बाद भी मतलब ऐसी आलोचना होती है तो कहीं न कहीं ये भावना आना अ, बिल्कुल सामान्य है। तो आप एक और बात बताइए मुझे कि मतलब होता है ना? कि जब ऐसी आलोचना होता है या जो भी जैसे आपने बोला कि अ, जैसे अम अ अ, जब इतना कुछ बाद भी उनके बात करने की शैली जो है इस तरीके की होती है तो, उस समय पर क्या आप अक्सर तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं या सब कुछ मतलब मन में ही दबा लेते हैं, किस तरीके का प्रतिक्रिया रहता है आपका अ, जो है उस समय पर उनके तरफ? क्या मतलब भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं बताएंगी?
जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि समय के साथ मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और काफ़ी चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाता भी हूँ चीज़ों को लेता भी हूँ। तो जैसे मैंने प्रतिक्रिया की बात करूँ तो जब अ, कोई प्रतिक्रिया देता है चीज़ें कहता है तो मैं उसको पहले शांत व्यवहार से जाने देता हूँ चीज़ें छोड़ देता हूँ। या जैसे बोलते हैं कि मन में बात दबा लेना अपनी भावनाओं को ना व्यक्त करना वो चीज़ें भी मैं करता हूँ। लेकिन जब बात कभी-कभार सर से ऊपर चली जाती है, कभी-कभार आप हर रोज ही मेरी आलोचना कर रहे होते आक्रोश दिखा रहे होते हो चीज़ों को लेके, तो मेरा मन करता है की इनसे जाके बात करी जाए और कहीं न कहीं जब मैं बात करता हूँ। तो मेरे वचन इस तरीके से हो जाते हैं की उनको लगता है की हम तो मज़ाक कर रहे थे या हम तुम्हारे अच्छे के लिए ये चीज़ें बोल रहे थे, वो कहीं न कहीं मैं को बुरा लगता है की अगर तुम आलोचना मेरी कर रहे थे चीज़ें कर रहे थे तो पहले तो आप मेरी 5 लोगों के आगे नहीं करोगे, दूसरा अगर 5 लोगों के आगे भी कर रहे हो तो आप हमेशा उसको एक तरीके से बोलोगे एक मज़ाक के तौर में नहीं बोलोगे या एक कट्ठे कठोर शब्द में नहीं बोलोगी या हर बात का कहने का तरीका होता है लहजा होता है वो लहजा हमेशा आपका बदल जाता है उस प्रक्रिया में जब मेरे साथ बात की र होती है। और जब की दूसरों के साथ जब आप बात करते हो तो तब आपकी भावनाएँ जो प्रक्रिया होती है उसको कहने की वो अलग होती है तो उसमें मेको काफ़ी आघात पहुँचता है। तो मैं उस वक़्त उनको मतलब ये चीज़ें बिल्कुल ही गुस्से में बोल भी देता हूँ और उस वक़्त वो लोग वो म जब मेरे से उल्टा बोलते हैं तो और ज़्यादा मैं गुस्सा करने लगता हूँ तब वो शांत हो जाते हैं, और मैं लगता है कि मैं जीत गया हूँ इनके आगे तो मैं अपनी बात को दबा लेता हूँ फिर मैं गुस्से को शांत करता हूँ और ज आखिरी में जाके मैं उनको मतलब उनसे माफ़ी भी माँगता हूँ की मैंने इस तरीके से गुस्सा किया मतलब कहीं न कहीं अपनी उस गलती के लिए जो मैंने बाद में गुस्सा किया जिसको मैं शांत तरीके से निभा सकता था अपनी भावनाओं को व्यक्त करने योग्य होता तो शायद वो चीज़ें नहीं होती और मैं अच्छी तरह मतलब उनसे मेरे को माफ़ी भी नहीं माँगनी पड़ती बाद में।
हुँ, हुँ। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ गई हूँ। देखिए, मैं इसमें आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि जैसे कि जैसे आपने बोला कि दफ़्तर में जब लोग आलोचना करते हैं या आपको आलोचना मिलती है तो सबसे पहला ध्यान ना वहाँ पर आपको ध्यान से सुनना और समझना ज़रूरी होता है, ना कि तुरंत जो है प्रतिक्रिया देना। क्या होता है ना उस समय अपने भावना को पहचानना क्या गुस्सा है या दुःख है या आप सुरक्षा महसूस कर रहे हैं ना? तो उस समय पर आपको ये बातें जो है पहचानने की ज़रूरत है, हमें आक्रोश को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर आप उसको पहचानेंगे कि आपको दुःख हो रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है या आप असुरक्षा महसूस कर रहे हैं और बात रही आलोचना का जवाब मतलब होता है ना कि अ, निर्माणात्मक शब्दों और शांत प्रतिक्रिया से देना चाहिए आपको। कभी भी मतलब आक्रोश में आके मतलब कुछ भी ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा ना परिस्थिति जो है वो बिगड़ने की मतलब होता है ना कि बिगड़ जाएगी। पर अगर आप अपने शब्दों में थोड़ा-सा अ, लगाम लगाएँगे या आप बहुत विनम्र हो के कुछ बात करेंगे तो क्या होगा आपको वहाँ पर बातें सुलझ जाएगी बिगड़ने की जगह पर। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी सीमाएँ तय करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ताकि बार-बार जो है ना अपमानजनक जो व्यवहार जो है लोग दोहराए ना। अगर जब तक आप अपनी सीमाएँ नहीं बाँधेंगे कहीं ना कहीं लोग आपकी आलोचना करते रहेंगे और मतलब होता है ना कि उसको दोहराते रहेंगे। और देखिए एक और बात ये भी है कि हर अनुभव से सीख लेकर भविष्य के लिए उसको ना बेहतर संवाद और व्यावहारिक योजना बनाना। देखिए मानसिक शांति और अ, मतलब होता है ना कि एक प्रोफ़ेशनल अ, ग्रोथ का रास्ता होता है। अगर अ, वो कुछ बोल रहे हैं तो आप सोचिए कि आप उस परिस्थिति में और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं जिससे आपका भविष्य में मतलब होता है ना कि आप उस ग्रोथ के तरफ चल रहे हैं। इस वजह से हर आलोचना का या हर उस बातों का, हर टिप्पणियों का जो है जवाब देना या उसपे क्रोधित होना ज़रूरी नहीं है। जो आपको ज़रूरी है उन बातों को सुनिए और जो बात आपको नहीं सही लग रहा है या आपके लिए ठीक नहीं है, उसको फ़िल्टर करके निकाल दीजिए। ऐसे क्या होगा कि आपको आक्रोश भी नहीं आएगा और भविष्य के लिए जो है आपको एक ग्रोथ का रास्ता भी मिलेगा। तो आप अगर इस तरीके से अपने आप को सँभालेंगे तो मेरा सुझाव, मैं आशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी।
जी। जी। जी। जी। जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अपना सुझाव दिया और जिस तरीके से आपने बात कही मेरे को अब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और कहीं न कहीं मैं अपने आप को काफ़ी शांत महसूस कर पा रहा हूँ जब मैंने आपसे ये बात कही। और जैसे आपने सुझाव दिया कि मैं अपनी किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इस चीज़ को एक अच्छे तौर पे लूँ ना कि एक बुरे नकारात्मक सोच के साथ लूँ। उसका भी मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा और जिस तरीके से आपने मेरे को बाकी बातें बताई, बाकी सलाह दी उसको मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अपनाऊँगा। और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ।